Evet, var. Eee, gelmediğinde de zaten seni suçlu hissettiriyorlar ve, eee, o duyguyu, ııı, nereye koyacağını bilemiyorsun ama ben, benim bu benim. Hani ben bunu değiştiremem. E, peki ne yapmam gerekiyor? Hani ben, ı ben ona uyum sağlarsam ben kendimden ödün vereceğim. E, bu bana saygısızlık, senin de dediğin gibi, ki bunu hissetmişsin mesela ve uzaklaşmışsın, iii, ama doğru insanda da bak ne kadar huzurlu veya doğru, mutlu hissediyorsun. Yani bu mümkün.
Güzel. Evet. Hı hı. <chuckles> Aynen, öyle. Evet.